Oo, alam mo sabagay may point ka do'n, 'no? Ah, kumbaga, kahit na sabihin, nag-enjoy kami, nakagastos kami, at least hindi kami uuuwing luhaan, 'di ba? Hindi kami uuwing walang-wala. Kahit papano, ah, mayroon kaming savings na tulad no'ng sinasabi mo. Ah, talagang kumbaga may panimula, kumbaga mayroon kaming, ah, masasandalan, 'di ba? At ayun nga, tulad do'n sa sinabi mo nga na, ah, i-check talaga or ilista lahat ng mga kailangan. Lalo mayroon akong baby pa, 'di ba? Para hindi ako or hindi kami bili ng bili at kasi minsan, ah, nangyayari, an ah, waste of time din, 'di ba? Kumbaga 'ando'n do'n 'ando'n na sana sa lugar na 'yon. Kaso ayun naiipit sa mga traffic, naiipit dahil sa pabili-bili, 'di ba? Kasi nga hindi kumpleto. Tapos siguro, ang gagawin ko din talagang, ah, hindi rin talaga ako masyadong hindi naman sa masyadong hindi maglalabas ng pera 'pag kinakailangan, 'di ba? Baka naman sabihin nila, ah, umaasa lang ako sa kanila, ganyan. Siguro puwede puwede ako mag-share sa kanila. Pero siguro dapat talaga may hangganan din, 'di ba? May limit din. Kasi 'pag nga naman nakita nila akong labas ng labas, ah, baka sabihin, "Ah, may pera 'to. Puwede natin 'tong ano, tan <chuckles> oo, galante 'to. Puwede tayong mamasko dito." 'Di ba? May may pagkakataong gano'n. At ayun nga, ah, kahit papano talaga, ah, alam ko na 'yong gagawin ko, na talaga dapat preparado sa mga ganyang, ah, paggagastos 'no? Na para maiwasan 'yong sobra na na gastusin at kahit na sabihing 3 days kami do'n, siyempre 'pag ang unang araw nga marami ng, ah, nailalabas na pera, 'di ba? Paano pa kaya 'yong 3 days, 'di ba?
Mm. Oo. Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Oo. Oo, galante pala 'to. <laughs> Oo. Ma Mm. Hmm. Mm, totoo. Oo, alam mo tama naman 'yong mm. Tama 'yong obserbasyon mo, eh. Kasi gano'n talaga 'yong 'pag nagbibiyahe. Pero isang tanong pa 'no? Um, ano bang an kapag nagbibiyahe ka ba or 'pag nagbabakasyon kayo, ano ba 'yong mas importante sa'yo, 'yong experience o 'yong parang pamimili ng mga alam mo 'yong mga pwedeng ma-iuwi or 'yong mga souvenirs, mga gano'n? Ano ba 'yong kadalasan mong na-e-enjoy kapag ka nagbabakasyon ka?
Ah, tapos, oo Oo. Actually 'yong, ah, ma ma-experience naman din ng mga anak ko at ako nga. Kumbaga 'pag ganyan naman kasing sabihin na nating, ah, 'yong mga sinasabi mong mga souvenir, hindi naman din talaga ako, ah, mabili sa gano'n. Kumbaga sabihin nating oo, puwede kahit isa isa lang, ganyan. Pero 'yong sasabihing halos iba't-ibang klase, eh, bibilhin ko, ah, hindi naman din. Kumbaga kaya ko pa namang magtimpi sa sarili ko.
Mm. Ah, okey. Oo. Mm.